Ừm, thường á thì mình đi ngủ nó cũng hổng có đúng giờ đó bạn, tối đó thì có lúc á là mình cố gắng ngủ, à, 11:00 nè, nhưng mà mình cố gắng vậy thôi mà đa số mình toàn ngủ từ 12:00 trở đi không à. Mà sáng á thì 8:00 phải dậy đi làm sớm rồi, cho nên là mình cảm giác như là mình chưa ngủ đủ á bạn, nên mới thành cái thói quen là tắt báo thức đi, rồi lại ngủ, a, thiếp đi nè. Mà thiệt á là mình bắt đầu làm từ 9:00 nè, cho nên là cái việc mà thức dậy 8:00 á, nó cũng hơi là ờ, chỉ có 1 tiếng chuẩn bị thôi mà mình là con gái nữa, trời ơi, phải mặc quần áo rồi váy vóc, rồi, ờ, xức kem chống nắng nữa thì 1 tiếng đồng hồ á, nó chỉ là vừa vặn đủ thôi nha bạn chứ cũng hổng có dư để làm những cái chuyện khác nữa. Mà hôm mà nào mình ngủ quên tầm 15 phút đi, rồi mình giật giật mình dậy đi, mình thấy đồng hồ là 8:15 là mình bắt đầu hoảng rồi không biết làm cái gì tiếp theo luôn á chứ.
Ừm. À, rồi. Ừm, rồi. À, rồi, cũng thiếu thời gian, đúng không? Ừm. Ừm. À, rồi. Ừm, rồi. À, như vậy thì, à, khi mà buổi sáng mà thức dậy muộn ấy, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều hoạt động. Vậy thì, à, không biết là trước giờ đi ngủ đi, bạn có hay có cái thói quen sử dụng điện thoại này, hay là có uống, ơ, những cái loại liên quan đến chất kích thích như là caffein hay là trà đặc vào trước giờ đi ngủ hay không?
Ừm, chính xác. Ừm, thì mỗi buổi chiều mình đi làm á thì mình hay uống caffein nè, là mình, ờ, mình hay uống matcha với đồng nghiệp của mình á bạn, thì mình được rủ nà. Ờ, đúng rồi, matcha, trà sữa tại vì mấy cái món đó là ưa thích của mình luôn, mình thấy ngon quá, mà ngày nào cũng như là thói quen mình cũng cũng phải uống như vậy đó. Rồi, à, với lại là mình hay nghiện điện thoại lắm bạn, mình, ờ, hay dùng điện thoại trước khi ngủ lắm, tại vì mình xem, a, YouTube nè, những cái video mấy cái những cái đoạn video dài á, có khi là tầm 1 tiếng đến 2 tiếng á bạn. Mà á hôm nào mà mình xem muộn một tí nha, là nó hổng có kịp cái giờ ngủ của mình. Mà á mình bị cái thói quen là nếu mà mình không xem hết cái tập đó đi là á mình càng khó ngủ hơn là mình sẽ cứ nghĩ mãi về cái tập đó thôi, cho nên là mình hay có cái thói quen là phải xem hết rồi mình mới đi ngủ được đó bạn.
Ừm. À, rồi. Ồ, rồi trà sữa nữa, ừm. Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. À, rồi, mình hiểu. Ừm. <laughs> À, rồi. Ừm, như vậy là bạn cũng, a, cố gắng là cày cuốc cho nó hết bộ phim rồi nó có thể đi ngủ, đúng không? Nên nhiều hôm là cũng sẽ là ngủ rất là muộn. Rồi thế thì, à, à, không biết là, ờ, sau cái giờ dậy buổi sáng của bạn ấy, thường là bạn có những cái thói quen gì và nó sẽ tốn tiêu tốn của bạn bao nhiêu thời gian như vậy?
Ừm, đúng rồi.